Hafta içi çalışıyorum, eee, 9.00-5.00 olarak, eee, ve doğal olarak da işte hafta içi böyle bir uyku düzenim var az çok. Eee, <clears throat> doğal olarak böyle erken yatıyorum ama erken de değil de 12.00-1.00 gibi diyeyim sana. Eee, onun dışında da hafta sonu tatilim ama hafta sonu da böyle bir geç yatma isteği özellikle cumadan başlıyor zaten bu geç yatma, eee, hani son böyle artık uykusuzluktan bayılana kadar <chuckles> ayakta durmayı tercih ediyorum. Eee, bu da saat 2.00 oluyor, 3.00 oluyor bazen. Sonra da geç kalkıyorum tabii ve pazar günü buna alışmış oluyorum ama pazartesi aynı döngü devam ediyor. Hatta pazar geç yattığımda pazartesi böyle çok az uykuyla işe başlıyorum falan. Hani bu düzensizliği aslında biraz daha dengelemek istiyorum. Belki hafta sonu çok geç değil de erkene çekmek, hafta içi de belki böyle biraz daha mı belki geç yatabilirim bilmiyorum ama, eee, bu düzensizlikte bir denge kurmak istiyorum. Varsa tavsiyelerin alabilirim.
Hı hı. Tamam. <chuckles> Anladım. Hı hı. Anladım, eee, yani tabii ki bu aslında böyle senin gibi sabit sabah erken saatlerde çalışan insanların, eee, sıkça yaşadığı bir durum, ııı, aslında. Çünkü, iii, işte hafta sonları aslında bu kendine zaman ayırmayı çok seviyor insanlar. Eee, hafta içi erken kalktığın için, iii, ve ayrı işin temposu, fiziksel yoğunluk derken, iii, gerçekten kendine zaman ayıracak, iii, enerjiyi belki bulamıyor insanlar ve sen de anladığım kadarıyla bulamıyorsun. Dolayısıyla hafta sonları birazcık daha, iii, değerli oluyor. Dolayısıyla bunu yaşaman çok normal gerçekten, iii, ama, iii, şeyi merak ettim öncelikle, iii, hafta içi hep aynı saatte yatıyor musun? Çok böyle belli kurulu bir s, eee, düzenin var mı? Hafta sonları da mesela, iii, cuma günkü gibi böyle, iii, artık bayılana kadar ayakta durmaya kendini zorluyor musun belki?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Tabii. He. Hı, eee, şimdi şöyle hafta içi belli bir düzenim yok ama böyle, eee, hani nasıl diyeyim. Genel olarak, eee, 12.30'la 1.30 arasında yatıyorum. Hani, eee, şu saatte kesin yatakta olacağım demiyorum. Çok nadir böyle 11.30 oluyor. Bazı özel günler işte olabiliyor böyle, eee, gün içinde gerçekten fiziksel olarak, eee, sporda çok yorulmuş olabilirim, iii, hasta olmuş olabilirim. O zamanlar belki, eee, genelde 12.00-1.30 arası diyelim işte, hafta sonu evet dediğin gibi zorluyorum. Yani mesela yatsam 1.00'de uyuyabilirim aslında ama, eee, böyle, iii, işte o dediğin gibi hafta içi bazı şeyleri kaçırmak, işte zaman bulamamaktan dolayı hafta sonuna her şeyi itelediğim için işte hadi bir film izleyeyim, hadi bir o, eee, ne bileyim oyun oynayayım, hadi eşimle zaman geçireyim derken, eee, saat oluyor 2-3 sonra da işte artık böyle evet yatmam <chuckles> gerekiyor diye hissediyorum. O şekilde yatıyorum. Evet.
Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım, anladım. Yani, eee, tabii ki dediğin gibi, iii, yine aslında en başta söylediğimiz bu hafta içi bir şeylere zaman kalmamasından dolayı hafta sonu böyle, iii, aslında hafta sonunun bitmemesini istemekle de alakalı belki bu, bunu böyle uzatmak, olabildiğince uzatmak çok, eee, normal gerçekten. Peki bu hafta sonu, iii
Doğru doğru.
erken uyumamanın veya işte çok geç uyumanın, iii, bir, iii, eksisini haftanın başında hissediyor musun tekrar?
Ya, tabii ki de özellikle pazartesi, hatta salıya da yansıyabiliyor çünkü pazartesi de doğal olarak biraz geç yatabiliyorum, alışmışım sonuçta. Eee, pazartesi, böyle, evet, ayaklarım ters gidiyor işe giderken ama şöyle bir avantajım var, eee, o konuda, eee, ofiste çalışmıyorum, yani, haftanın 3 günü, eee, evdeyim, 2 günü ofisteyim. Pazartesileri, eee, ofise gitmemeyi tercih ediyorum, eee, evden oluyorum. Hani, bu biraz daha aslında rahatlatıyor, dengeliyor ama yine, işte, o erken kalkıp tekrar işe başlamak, eee, gece de geç yatmışım falan o birazcık etkiliyor tabii.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. E, tabii ki yani sonuçta, eee, düzen değişiyor ve vücudun daha fazla, eee, uykuya ihtiyacı var. Dolayısıyla, ııı, haftanın başında böyle hissetmen de çok doğal. İii, peki bu aynı zamanda senin, eee, üretimine belki, iii, çalışkanlığına ve verimliliğine de etki ediyor mu? Bunun da bir, iii, derdini yaşıyor musun mesela?
Hı hı. Doğru. Hımm. Eee, dert diyebilir miyim acaba, düşüneyim. Evet, olabilir, şöyle oluyor, işte, mesela pazartesiden, eee, örnek verelim, bir gün, işte, 9'da diyelim işime başladım, evdeyim, eee, 12'ye kadar bir süreç oluyor, çalışma sürecim. 12'den sonra 1 saatlik aram oluyor. Eee, mesela 12'de o arayı, aslında 1 saatlik arayı, mesela, yemek yeme, kahvaltı yapma yerine böyle bir yarım saat, 40 dakika şekerleme tarzında değerlendiriyorum. Eee, o da ihtiyaçtan dolayı, sonra o kurtarıyor birazcık, işte, sonra akşam, eee, 5'e kadar olan süreçte de bir şekilde idare ediyorum. Pazartesilerim genelde öyle oluyor, diyeyim sana.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Eee, yani, aslında yine çok normal, dediğin gibi, sonuçta bir, iii, enerji değişimi oluyor, bir düzen değişimi oluyor. Dolayısıyla, iii, böyle ufak tefek aksaklıklar olması, işte, verim verimlilikte vs. eee, yine çok normal ama dediğin gibi, iii, gün içinde bir, belki, şekerlemeyle, eee, bunu, ııı, tekrar dengeye oturtabiliyorsun, anladığım kadarıyla, en azından elinden geldiğince. Emm, peki, hafta sonları geç yatmana sebep olan şey gerçekten kendine zaman ayırmak mı? Daha, böyle, eğlenceli şeyler, aktiviteler vs. yapmak mı, eee, yoksa böyle, ııı, belli kendine, eee, kendin için yi yapman gereken sorumlulukları da hafta sonuna ertelediğin için belki günler uzuyor mu birazcık?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Aslında güzel bir soru. Düşüneyim. Yani, şöyle diyebilirim buna, bir %70 olarak kendi hobilerim, yapmak istediklerim, %30'da evet, ev işleri olabiliyor, bir tamir falan olabilir, ne bileyim, bir bazı, eee, düzenlemeler olabilir eşyalarda. Onları o ııı, yapmayı da hafta sonuna genelde, eee, aktarıyorum. Eee, eşimle, mesela, temizlik günümüz var, bu da gine hafta sonu oluyor. Eee, hafta sonları temizliği yapmayı, detaylı temizliği yapmayı seviyoruz, o da hafta sonu olduğu için. Eee, genel olarak da dediğin gibi biraz hobilerim, işte, böyle, eee, evde zaman geçirmeyi de severim, işte, film izleyeyim, oyun oynayayım, PlayStation’da, işte, bir şeyler, eee, arkadaşlarla oyun oynayayım. E, bunun dışında tabii dışarı da çıkabiliyorum arada. İşte, işten arkadaşlar diyor, hadi hafta sonu şunu yapacağız, bunu yapacağız. Eee, bir de sosyalleşme falan da işin içine girince iyice hafta sonu artık, böyle, tamamen, eee, sonuna kadar kullanma isteği geliyor bende. O da doğal olarak geç yatmama sebep veriyor.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Anladım. Yani, tabii, iii, hem belli, böyle, ev sorumluluklarının, işte, temizlik gibi, işte, tamir vs. dedin, iii, hafta sonuna, ııı, aktarılması hem de, ııı, tabii ki sosyal etkinliklerin doğal olarak hafta sonunda olması, ııı, yine tabii ki günlerin uzamasına yol açıyordur diye tahmin ediyorum. Peki, iii, ne yapmak istiyorsun aslında? Birazcık da onu merak ediyorum. Yani, eee, bu seni nasıl etkiliyor ve senin aslında atmak istediğin adım, iii, değiştirmek istediğin şey tam olarak ne?
Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Eee, aslında şey olarak söyleyebilirim, yani, eee, hafta sonunda biraz daha erken yatıp, işte, 12.00'de, belki on bir buçuk. Ya, 12.00 diyelim, hadi, gerçekçi olayım. Hafta içi de zaten o saatte yatıyorum. Yani, bu düzeni, eee, tüm hafta boyunca yapıp, eee, mesela hafta içi şimdi 3.00'te falan yatınca, pardon, hafta sonu, eee, doğal olarak da böyle s eee, öğ öğlene doğru 11.00-12.00 gibi kalkıyorum. Eee çok nadir erken kalkıyorum. Asıl amacım aslında, eee, bu rutini oluşturup, hani, 12.00'de yatsam hafta sonu, sabah da yine böyle 7.00-8.00 gibi kalksam, eee, aslında gün yine bana kalacak, o uykuyu, sabah uykusunu uzatmamış olurum ve, eee, sabah da bu hobilerime zaman ayırabilirim, yapılacak işlere. Yani, bu döngüyü aslında belli bir saate oturtturmak istiyorum ben. Yani, hafta sonu ayrı saat, hafta içi ayrı saat değil de, eee, işte, 12.00'de, 12.30'ta her gün o saatte yatayım, her gün de, işte, 7.30-8.00'de kalkayım istiyorum. Tabii bunun için de biraz özveri gerekiyor. Eee, seninle de biraz konuşunca biraz daha böyle kendimin farkına vardım aslında. Eee, belki, böyle, eee, biraz daha, eee, ne bileyim, gün içinde, mesela, kahve çok tüketiyorum, özellikle cuma günü, eee, fazla, böyle, oturayım diye, eee, 5-6 tane espresso içtiğim oluyor gün içinde. Belki onları azaltabilirim, eee, belki hafta sonları için, eee, sporumu da, mesela, hafta içine, eee, yönlendiriyorum hafta sonu yorulmayayım diye. Hafta sonu belki yine spor yapıp yorulup erken yatmamı teşvik edebilirim. Böyle bir düzenleme var kafamda.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet, yani, eee, dediğin gibi. Bu adımlar atılası gerçekten. Eee, çünkü, ııı, hem aslında hafta sonunun değil ama hafta başının, eee, gerçekten, eee, bu düzenden etkilendiğini söyledin. Dolayısıyla o etkiyi belki daha aza indirmek için, eee, ufak tefek adımlar atılabilir. Ama tabii bu böyle, <sniffs> eee, bıçak gibi kesilerek yapacak bir şey yapılacak bir şey değil gibi gözüküyor. Eee, çünkü senin de dediğin gibi, emm, özellikle, eee, sosyal etkinlikler vs. e erken belki hafta sonu, eee, çok da mümkün kılabilecek şeyler değil. Emm, bazen gerçekten bu sekmeler, eee, işte, dışarı çıktığında uzun süre geçirdiğin vs. mutlaka olacaktır hafta sonlarında. Dolayısıyla daha, böyle, eee, küçük adımlarla, eee, ve daha, böyle, çok katı olmayan kurallarla bunu koymak belki, bunu, ııı, değiştirmek çok daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Örneğin
Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Evet.
Cuma günü oturmayı sevdiğinden bahsettin, cumartesi günü de aynı şekilde. Fakat mesela pazar gününü birazcık daha sakin geçirip, eee, daha, böyle, seni çok, ııı, uyanık tutmayacak, işte, kahve rutininden bahsettin. Mesela pazar günleri kahve sadece kahvaltıda tüketip, eee, pazar gününü çok uzatmadan, eee, o böyle yavaş bir, eee, geçiş şeklinde, eee, yaparsan belki hafta sonlarını ve, eee, oturma saatlerini ona göre düzenlersen belki birazcık daha rahat olacaktır. Çünkü hem cuma hem cumartesi hem pazar hep 11'de 12'de yatayım demek, eee, tabii ki güzel, yok, tutturabilirsen. Fakat, eee, çok da tutturulabilir gibi gözükmüyor. Sosyal sorumluluklar gereğiyle de.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Çok doğru, gerçekten öyle. Pazar gününü aslında dediğin gibi biraz daha revize edersem, erken yatıp, işte, kahve tüketimini azaltırsam, pazartesiye daha iyi uyanmış olabilirim. Eee, bir de dediğin gibi bıçakla kesilmiş gibi yapamam, bunun da farkındayım. Eee, yavaş yavaş başlayayım ben buna. İşte, sadece pazarla başlayayım, mesela, sonra cumartesi ve cumaya da, eee, yönlendireyim kendimi erken yatmak için. Bu şekilde herhâlde uzun süre sonunda bir düzen oluştururum gibi geliyor bana. Eee, vermiş olduğun tavsiyeler doğrultusunda, ııı, biraz daha, böyle, kafamda planlamayı daha sağlıklı yapacağımı hissettim açıkçası. Eee, güzel tavsiyeler verdin. Çok teşekkür ederim.
Evet. Hı hı. Hı hı. Rica ederim. Umarım bir faydası, ııı, olur. En azından az da olsa kafanda bir şey tiklemiştir. Eee, tekrar görüşmek üzere.
Hı hı. Görüşürüz.